Стая журавлей. Но в Италии есть ещё 1 проблема, и она не менее, блин, э, ужасная, чем клопы. Э, и б это са это есть, короче, такие мошки, они называются паппатачи.
<laughs> С кто это?
Да, это маленькие-маленькие мошки, похожие на дрозофил, у них прозрачные тельца, их не видно, блин.
Ого!
И они, э, очень часто появляются, когда жарко, потому что они сидят вообще в балках, в старых перекрытиях деревянных. И 1 раз я с ними столкнулась в 22 году, и я меня м мне сказали, что это клопы, и у меня что-то так искусало, и я была ужасна. Они вызывают ужасную аллергическую реакцию, они ещё и могут быть переносчиками заболеваний. Короче, да, и, э, вообще они тоже там надо сидеть, пить, э, на них, э, антигистамины. И я пришла проси
Ага. Вау! Ничего себе. Мгм мгм. Я правильно понимаю, они в древесине живут?